Sí, sí, sí, fue de las de las primeras vertientes que que tuvo así esta esta revelación, ¿no?
Sí, e entonces, sí, entiendo perfectamente, porque también hay hay una inclinación hacia eso, por de nuevo, regresamos, ustedes son creativos.
Sí, claro. Y, tiene mucho que ver con el tipo de tatuador que eres
Ujú.
o sea, depende mucho lo que tatúas, eh, se nota mucho en la música que escuchas y la músicas que escuchas se refleja mucho, en lo que tatúas.
Va. <chuckles> Lo que tatúas.
Sí, sí, bastante, ¿eh? O sea, yo, por ejemplo perdón, rapidito, eh, yo, como te comento, esto de maestro, a mí siempre me ha gustado verme, lo que yo llamo "Limpio", ¿no? Entonces, yo soy el que tatúa con corbata, yo tatúo con, alguna veces, con sacos, este, con, sí, o sea, con zapato. Y porque porque así me siento cómodo, no es que sea un personaje, o sea, yo siempre así me voy a trabajar, salgo l digamos a las 4:00 de la tarde, 3:00 de la tarde: "Oye, tengo cita, ¿te te animas ahorita?". "Sí, voy para allá". Y ya, llego al al taller y, así como vengo del trabajo, pues, o sea, corbatita y todo, ¿sabes?
Eh, ah, le bueno ajá. Sí, no, no, adelante. Ajá. Gua <laughs> Claro. A la John Wick.
Y a la John Wick. <laughs> Ándale.
<laughs> Oye, pedí un tatuador, hermano, no que me vinieran a quebrar aquí, ¿no? <laughs>
<laughs> Sí, no, ya te ven: "Ah caray, ¿a dónde vine?".
Okey, okey. Oye, pues, s oye, qué qué d dijeras tú, no es un personaje, pero está muy bien tu esencia y y, bueno, me dices que es en nu metal, uno esperaría verte con un chaleco de cuero, no sé, una una sí, pues, con unos anillos de de acá, de
Ajá. Sí. <laughs> Sí, ¿no? Bueno, es que, mira, es muy curioso, pero perdón que te interrumpa, pero al menos, o sea, eh, dentro de ese estilo, este uniforme de maestro que yo uso, porque al final de cuentas es un uniforme, sí, s o sea, el tatuaje que tengo, a veces es el que dice: "Okey, este compa escucha esto, ¿no?". Igual, como dices, una cadenita, este, los aretes que traigo también, ¿no? ¿Y sabes qué? Mucho también te dice mucho la personalidad.
Ajá. Oh. Ajá, ajá. Sí, sí, sí, sí. Sí.